É, e daí, você aluga ele ali, na na Disney, ou na ne na no Prime, né, a Netflix, não faz muito de alugar, mas você tá certa realmente, às vezes, ele tá nos 2 lugares, ao mesmo tempo.
Uhum. Não. Não, e já, te teve casos, assim, de filmes saindo, e colocar a publicidade, né, tá no cinema, mas você, também, pode ver na tua Netflix, é é exclusivo. Então, isso é um gancho, né, para as pessoas irem ali, e pagar aquela Netflix, né?
Uhum. Exato. Aham. E eu acho que, também, o cinema acabou se tornando, um pouco mais caro ultimamente, né, aqui eu tô em Portugal, nem tanto por €7, você compra um ingresso de cinema, mas, eh, no no Brasil é muito mais caro, é mas aqui, ainda eu a considero acessível, vamos supor a última vez que eu fui, foi €7 o ingresso, por de
Hum. Aí tem o tem a pipoca, a Coca-Cola. Que filme você viu?
Eu vi, eh, <clicks tongue> aquele, A Substância, esse foi o último filme que eu vi Sim. Ele já estava ali, quase saindo, no na última semana, eu corri lá e assisti no cinema.
Ah, você viu no cinema, olha. <chuckles> É que teve muita história, né, a publicidade desse filme foi grande, né, todo mundo falando, então
Criou um burburinho, assim, quando tem, eh, esses filmes que tem bastante burburinho, eu tento dar ir no cinema, porque eu ainda gosto de ir, mas o streaming, realmente, também, tem o conforto de você assistir, na sua casa né? <chuckles>
Sim. Poder parar quando quer, poder comer o que quiser, porque hoje em dia, já existem cinemas, que você já não pode le entrar com nada, que não seja comprado dentro do cinema, né?
Dá aquela "pausazinha." Uhum. Exato, e aí, se você der uma "cochiladinha" você pode asi voltar ali, assistir, eh, então eu acho que tem
Exatamente, tem um conforto, que o cinema já não não tem, eles têm que renovar aí alguma coisa, né, pra chamar o público.

Sim, eh, quando eu era criança, principalmente, eh, o a minha tia sempre sempre levava eu e meus primos, e aí a gente pegava 2 ou 3 filmes e passava o fim de semana assistindo esses filmes, e aí na segunda-feira tinha que entregar.
Tinha. Aí não era o qual a diferença dessa época e agora, você sente saudade de disso, ou realmente, você já tá bem acostumada com, ah, as aplicações de de filmes, com essa facilidade de ter tudo aí, a 1 clique?
Eu acho que nessa época, eh, dá uma nostalgia, porque quando você pegava, ali, você ia lá na locadora escolher o filme, né, eh, você via todas as capas, ficava aquela: "Ai, vou nesse, vou nesse", às vezes você queria um que já estava alugado, ou você queria um lançamento que era um pouquinho mais caro, e quando você <laughs> sim.
Ou ficava na dúvida, acabava levando mais do que pod tempo pra ver. <laughs>
É, e quando você colocava lá o a o CD ou DVD, né, também era a fita, a fita ou DVD, depois passou o DVD, pra assistir
Uhum. Ah, você chegou na época do
Da fita. Da fita cassete.
Sim.
Depois que, eh, você começava a assistir, tinha os trailers, né, do que vinha ali, os próximos filmes, então você estava, ali, por dentro da novidade.
Dos outros Exatamente, 3 Olha, era sim, era um uma época que agora já morreu, né. Talvez existe algumas, assim, num bairro, pode ter algum para os vintage.
<laughs> Mas aí a gente já não tem mais o video-cassete ou o aparelho de tocar o DVD, né.